أنتِ ت تِدّي جو كده بالديسكو، عارفة ألوان الديسكو كده اللي هو، أنا مُستعدة للمرح، يل هيا بنا لنمرح. <laughs>
أيوه <giggles> هيا بنا فعلًا، بس لأ، مش للدرجة دي، يعني أنا توقعتِك وأنتِ بتقولي لي حسّيت إن أنتِ لمّا كنتِ بتقولي لي أنتِ بتحبّي في شقتِك الألوان وكده أحمر وأصفر وأخضر، وحسيت عارفة إن أنتِ اللي هو الأوضة بمبي و و وم <laughs> وفي جم <laughs> و أو أحمر. والله العظيم وفيها جيبسن بورد بالغ أيوه، شُفتِ؟ <laughs> وفيها جيبسن بورد، يعني من اللي هو التقيل أوي ده، اللي هو بتاع زمان ده، ومليان بقى إضاءات أحمر وأخضر وأصفر، وأنا بقى عمّاله باعمل كده، ده ده أنا ما أدخُلهاش يا بنتي والله.
<chuckles> <giggles> إوعى إشارات المرور يا عم الحاج. <laughs> أيوه عارفة ولأ، والدرّابية أٌم وردة كبيرة كده في النُّص، علشان تت ويبقى فيها ألماظة كده عشان تعكس الألوان.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. <laughs>
<giggles>
<laughs> أنا صدّعت من الفِكر بس.
صدّقي صدّقي، عينيكِ وجعتِك والّا لسه؟ قولي لي ممكن أضيف لِك كمان إضافات.
<chuckles> أيوه، لا لا. <laughs> <laughs> أنا وأنا داخلة بجد يوم الفرح، ولقيته مفاجئني بالموضوع ده، لا إله إلا هيلاقيني واقعة منه على طول.
<laughs> لأ، بعيد الشر عليكِ، ربنا يحلّي كُلّ أيامِك، بُصي بصراحة يعني أنا اتبسطت جدًا بالكلام معاكِ، ورؤيتِك كمان على اختيار الألوان، وتوزيع الإضاءة حسب الموقف، وحسب المكان دي يعني رؤية جميلة جدًا، وأتمنى إن إحنا نكمّل كلامنا بقى، نكمل باقي الديكورات والألوان الأحمر والأخضر والأصفر ده <laughs> مرة كمان.
<laughs> تسلمي. يا رب، وأنتِ كمان. أنا كمان والله. حبيبتي تسلمي، أنا كمان. <laughs> <laughs> إن شاء الله، شكرًا ليكِ يا حبيبتي.

تصدّقي فعلًا يمكن علشان كده مكاتب يعني معظم المكاتب بتبقى بتميل أكتر للإضاءة البيضا، حتّى المحلات بتميل أوي للإضاءة البيضا وأوقات كمان في محلات بتستغِل الإضاءة آآ علشان تبرز حلاوتها. يعني ممكن تلاقي دايمًا معظم محلّات الدهب بتستخدم الإضاءة الصفرا علشان تبيّن لَمعة ال الدهب ففعلًا توظيف الإضاءة بيفرِق جدًا على حسب ال
إمم. إمم. أيوه فعلًا. بيفرق فعلًا صح. على حَسَب الوظيفة وعلى حَسَب المكان. إمم.
طَب خلّيني بس أسألِك بالضبط برافو عليكِ. خلّيني أسألِك بقى رمضان لمّا بييجي بقى مثلًا أنتِ من الناس اللي بتحتفل ب برمضان؟
ياه! أيوه طبعًا. ده إحنا بنقعُد نعلّق زينة و وبتبقي الدنيا أيوه. وفوانيس. أيوه.
طيب أيوه. برافو عليكِ، كنت لسّه هسألِك بقى يعني عارفة آخِر آخِر كام سَنة كده بقى في اللي هي فروع ال ال النور اللي بتتجاب دي بقى على شكل هلال ونجمة وفوانيس ومش عارف إيه وتتزيّن في الأوضة علشان تضيف كده جَو من رمضان والفانوس بتاع رمضان، بتحبّي الإضاءة في الحاجات دي تبقى شكلها عاملة إزاي؟
إمم. أيوه. باحب الإضاءة فيها تكون تكون مثلًا أنا باحب لمّا أنا أعلَّقها وتبقى وتبقى شغّالة، باحب النور يبقى طافي خالص، يبقى التركيز عليها أكتر.
بتجيبيها بقى بيضا والّا يعني هي طالع منها درجات كده؟
لأ، لأ، لأ مش باجييبها البيضا، باجييبها الدَرَجا دي بقى شُفتي ال اللُمَض ال آه. <laughs>
آه. اللي هي أحمر وأصفر وأخضر، أحمر وأصفر وأخضر، كَهَارِب مش معلَّقة كَهَارِب فَرَح في المكان.
كَهَارِب فعلًا. <laughs> ما هي على قد إكْمنَّها حاجة مُتَحرِّكة وحاجة كده علشان من باب البهجة عشان رمضان، فتمام ماشي. إنّما إنّما مثلًا إن أنا أعملها في شقِّتي وتبقى دي الأساس لا، لا، لأ يا سِتِّي ما وصلناش للمرحلة دي.

آآ آه.
ياه! بتحبي تأ ي كأنِك هتشوفي الشروق يعني تاخدي اللحظات الأولى من الضوء.
أيوه، أيوه أنا باحب أوي وبابقى مبسوطة أوي بفكرة إن أنا أخرج اتمشى في الوقت بتاع بدري ده واشوف الشمس الطبيعية من برّا وال وال والهوا النقي من برّا، وآمم و أيوه وبعد كده بقى لمّا باجي آآ أنا دلوقتي مثلًا هالبس أو كده برضه مش باعرف إن أنا ادخّل الإضاءة الطبيعية وقت ما باكون بالبس أو أو اكون باعمل حاجة أو أنا هاخرج أو كده، آآ فأنا مثلًا ح لو أنا لو أنا هاخرج برّا ب باغي بالبس يعني وكده و وباطلع وخلاص ولمّا اجي مثلًا على ال على العصر كده بقى مثلًا آآ أبقى أفتح بقى و أبقى أفتح شوية كده ال الأوضة تتهوّى و ويدخل لها النور الطبيعي وكده أيوه، إنّما مثلًا لو أنا آه أغيّر الجو بتاع الأوضة، إنّما مثلًا لو أنا مثلًا طول اليوم في البيت آآ أول ما باجي بقى من برّا بافتح علشان أنا كده كده هاقعُد أهون بس أنا بقى ساعتها مش باقعُد على السرير يعني أنا دلوقتي مش مش وقت استرخاء بالنسبة لي، ده بالعكس أنا بابقى عايزة أنا بابقى مثلًا عايزة اروّق الأوضة أو كده فباحب إن أنا ادخّل لها هوا جديد فبادخّل الإضاءة.
جميل. جميل. تغيّري الجو اللي في الأوضة وبعدين بتعملي إيه؟ إمم. آه، كنوع من أنواع يعني كأنِك بت بتجددي الطاقة، بتجددي الهوا الريح كده اللي في الأوضة بي والشمس، أشعة الشمس كمان لمّا بتخش بتدّي دفى كده في الأوضة دايمًا بتبقى مربوطة بال بالدفى يعني.
التجديد أ أيوه باجدد الطاقة فعلًا. أيوه. أيوه. أيوه طبعًا.